ได้ค่ะ งั้นขออนุญาตสอบถามได้ไหมคะว่า เป้าหมายที่บอกว่าตั้งเอาไว้แบบสูงเยอะ ๆ เลยเนี่ย มันคือเป้าหมายแบบไหนเหรอคะ?
อา ก็คือ เป็นคนที่อยากช่วยเหลือคนนะคะ คือส่วนตัวเนี่ย เอ่อ เป็นคนรักเด็กนะคะ แล้วก็ เอ่อ หลานชายเนี่ย เป็น เขาเรียกอะไร เป็น คือเหมือนเขาเป็น Autistic กลาย ๆ เนาะ คือเขาจะแบบ อ่า Hyper อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาจะพูดคุยกับคนทั่วไปแบบไม่ค่อยได้อะค่ะ จะพูด คือเขาจะพูดทั้งวัน พูดอยู่ตลอดเวลา คือ เราก็เลยรู้สึกว่า เขาอะไม่ใช่เด็กทั่วไป ไม่เหมือนเด็กทั่วไป แล้วเราก็อยากจะให้เขาอะ เอ่อ ได้เรียนในโรงเรียนพิเศษ ที่แบบ เฉพาะสำหรับเด็กแบบเนี้ยนะคะ คือ ประเด็นก็คือหลานเนี่ย หลานชายเนี่ย เขาจะทุก จะถูกเพื่อนแบบบุลลีอะค่ะว่า เอ่อ "ทำไมพูดแบบ พูด พูดไปเรื่อย" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็จะโดนเพื่อนแกล้งประจำเลย แล้วก็เป็นเรื่องที่น้องชายมาเล่า อือฮึ อะไรแบบนี้
สติแตกหรือเปล่าคะ? ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ หมายถึง ว่า ตอนเนี้ย น้อง เรียนกับโรงเรียนปกติอยู่ อย่างงี้หรือเปล่าคะ?
ใช่ค่ะ อ เนี่ยค่ะ เพราะอย่างเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่า อ่า เราอยากให้หลานเนี่ยได้ ได้ คือเราอยากมีทางเลือกให้หลานนะคะ เพราะว่าโรงเรียนพิเศษเนี่ย ไม่ หายากมาก แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการเรียนที่สูงมาก เรายังอยากจะให้หลานอะออกมาเรียนคนเดียว คือไม่ต้องเรียนกับเพื่อน ๆ ไม่ต้องโดนบุลลี อะไรเงี้ย เพราะเขาเป็นเด็กพิเศษอะนะคะ ก็เลยมีความรู้สึกว่า อา ค่ะ ยังไงคะ?
อ๋อ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ เอ่อ ก่อน ก่อน ก่อนที่เราจะสรุปว่า เรา ของน้องเขาเป็นเด็กพิเศษ คือเรา เคยพา น้องเขาไปหาคุณหมอแล้ว แล้วคุณหมอก็ วินิจฉัย มาแล้วเรียบร้อย
อะฮะ ค่ะ ใช่ ค่ะ อือฮึ เราไม่ได้เป็นคนพาค่ะ เอ่อ น้องชายเป็นคนพา เพราะเขาเป็นคุณพ่อของหลานอะเนาะ เขาก็บอกว่า อา หลานเนี่ย เขาเป็นเด็กพิเศษนะ แต่ว่าก็โอเค เขายังพอพูดคุยกับ เอ่อ เพื่อนฝูงได้ แต่ว่าเขาต้องใช้ยาช่วยนะคะ ต้องใช้ทั้งฉีดยา แล้วก็กินยา ซึ่งเราสงสารหลานมากเลย คือเขาเป็นปกติอย่างนั้นน่ะ แต่ไป ไปทำให้เขา ไปกด กด อ่า ความเป็นตัวของเขาไป แล้วทำให้หลานเนี่ย เวลาเขาได้รับยาเขาจะง่วงซึม เขาจะซึมไม่ค่อยพูด ซึ่งเราเห็นเลยว่า เขาไม่ร่าเริงเหมือนตอนที่เขาเป็นปกติเนาะ เราก็เลยมีความรู้สึกว่า เราอะ ถ้าเรามีกำลังนะคะมากพอ เราอยากจะ อ่า สนับสนุนโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษอะค่ะ ให้เด็กพิเศษเนี่ยเขาได้เรียนในโรงเรียน เอ่อ ที่เฉพาะทางของเขาเนาะ ไม่ใช่ไปเรียนกับเด็กที่ ทั่วไป แล้วก็ถูกเพื่อนบุลลี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้เนี่ย แน่นอนว่ามันต้องใช้งบประมาณ ปัจจัยอะไรหลายอย่างเลยนะคะ ในความที่จะต้องทำตรงนั้นเนาะ
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม แล้ว ค่ะ อือ คือ คือเป้าหมายก็แบบว่า ดู ดูยิ่งใหญ่พอสมควรเลยอะนะคะ อ่า อัน ตั้งเป้าเอาไว้ว่า เรา เราเองที่เราอยากจะเปิดโรงเรียนแบบนี้เหรอคะ?
อา ใช่ค่ะ